Oo, mahirap talaga mahirap talaga kapagka ano din, naka-budget lang din yung meron tayo. Opo. Mm.
Opo. Mm. Pero yun, speaking of utang, naranasan mo na ba yung mangutang?
Ako, ano, siguro dati noon nung ano, face-to-face pa ang trabaho, tsaka dalaga pa ako nun medyo magastos ako. <chuckles>
Hmm, oh. Ay, mm. Ah, oo, parang sa totoo lang talaga habang mas dalaga ka or wala kang wala kang ibang pamilya or wala ka pang pamilya, mas lalo kang magastos. Kasi walang parang total hindi ka na pagbabawalan, eh, or wala kang masyadong iisipin. ‘Di ba, so so, mhm, kaya gastos talaga nang gastos kung tutuusin.
Mm. Oo, totoo. Oo, parang sarili mo lang. <chuckles> Kaya nga. Ang daming, "Deserve ko ‘to." Kapagka single.
Ayun, um, ano yung mga madalas na dahilan mo kung bakit ka umuutang?
Ayun, noo ah, tulad ng binanggit ko, ang dahilan nun kung bakit ako umuutang, parang ano, dalawang araw pa bago yung sahod, ubos na yung allowance ko. <chuckles>
Mhm. Oo. Ay, oo, totoo ‘yan. Yung nasa petsa de peligro ka na agad. Alam mo yung, kakasahod mo pa lang gusto mo na ulit ng sahod. Kumbaga inaantay mo na ulit yung sahod kung kailan ba yung susunod na sahod. ‘Di ba, parang mm.
Oo. Oo, totoo. Parang yun lagi yung rason na kung bakit ako nagkakautang dati.
Yung alam mo yun, yung point na payslip ta’s literal na slip lang talaga siya kasi lahat ng yu yung pay mo, wala na, nag-slip lang siya sa kamay mo gano'n. Mm. Ako, ah, takot ako mangutang dati talaga. Sobra-sobrang takot ako sa mga sa mga utang talaga. Like parang ‘pag sinabi ng utang, kahinaan ko ‘yan. Like parang parang ‘di ang allergy may allergy ako sa mga utang. Then, dun ko na-realize talaga nung nag-work na ako, nag-start na ako mag-work na, kahit anong pilit mo or anong gawin mo, dada yung kagaya nga ng sabi mo, habang dalaga ka pa mas magastos. Kaya parang, ayun parang nag-start ako nag nagwu nag-work parang magwa-one year pa lang ako sa work, parang nagkaroon ako ng mga utang, hanggang tuloy, tuloy, tuloy na siya. Mm. Na opo, sobra. Parang kumbaga, ‘pag nasimulan mo na, parang tuloy-tuloy na, eh. Parang nangungutang ka opo, parang nangungutang ka nalang para magbayad ng utang. Ganun.
<chuckles> Ubos. Oo, totoo. Ang bilis bilis mawala. Mm. Mm. <chuckles> Mm. Mm. <chuckles> Mm. Ang hirap talaga, ano? Mawiwili ka na. <chuckles>

<laughs> Grabe, ang sakit po sa ulo 'pag ganun.
Opo, lalo na pag ang da iniisip ko kung gaano kadami yung u yung utang mo or kung ano, kung pa'no iba-budget kasi siyempre may bills ko pa ta's iisipin mo pa paano mo babayaran yung utang mo.
Mm. Oo. Totoo. Tapos ano din parang ano, hindi wala ka ng saya dun sa trabaho mo kasi alam mo na yung sasahurin mo, pambabayad mo lang din dun sa utang mo.
Opo. Opo. Kaya ano, um, nagba-budget po ba kayo?
Op opo ngayon nagbu-budget na ako.
Oh, nakatu di ba sabi mo dati nung dalaga, dalaga ka pa is ano ka di palautang ka din or nangungutang ka din? Then ngayon nagba-budget ka na, eh, di hindi ka na masyadong nangungutang? So mm.
Mm. Opo. Ano, parang wala wala naman na po ya wala na. <laughs> Di na ako nangungutang.
Oh. Ang ganda nun. Then ano, for you po, ano yung magandang epekto nung pagkakaroon ng budgeting sa ng finances mo?
Ayun. Maganda kasi siya kasi ano, kapag ma nagba-budget ka siyempre titignan mo kung magkano ba yung ano, yung sinasahod mo kada buwan. So, alam mo kung magkano lang dapat yung gagastusin mo. So, i ah, ipra priority mo na yung mga bills ta's mga grocery. Ayan. Ipagkakasya mo siya para hindi ka magkaroon ng utang.
Mhm, opo. Opo. Opo. Tama naman po. Mm, yes po. Kasi po mm.